امم، يعني دي طريقة بقى للهروب من ضغط بقى اليوم أو يعني أي حاجة كانت في يومك مش حلوة، وأنت حاسس بكده ب ب بضيقة مثلًا، فبتخش بقى إيه ت تفرَج عن نفسك بموضوع المطبخ ده، جميل أوي، آه.
آآ، بالضبط آه، بابقى بابقى جعان برضه يعني ف <laughs> هي و فباخش المطبخ بقى، ميّة في الميّة آه، أنا من من الشخصيات كمان ال الأكل بيفرحني يعني ب باحب آكل عشان أتبسط. <laughs>
أكيد، أكيد. <chuckles> ده أكيد ده السبب الأول الجوع، <laughs> آه. إمم. آه. هو بيفرّح الكل الحقيقة يعني. <laughs>
آه <laughs> فلمّا لمّا كمان يكون بقى الأكل مع ال اللي أنا طابخه كمان، لا، لا، لأ ب باستمتع جدًا بصراحة.
امم. إمم. بتبقى مبس إيه ال بقى بيخلّيك تبي يعني الأكل بتاعك بتحب تميزه عن أي أكل تاني بيتقدم لك، هل بتهتم بالتفاصيل بقى الصغيرة دي اللي هي مثلًا إنك تحط مش عارفة حاجة خضرا على حاجة حمرا وحاجة يعني تزوق الأكل زي ما بيقولوا كده ده بيفرق معاك؟
إمم. جدًا، أنا أصلًا مش فكرة بقى كمان الطبخة النهائية يطلع شكلها حلو، لأ أنا باحب طول ما أنا آآ، باعمل حاجة، أنا باحب أعمل حاجات إسكندراني جدًا، حاجات بقى بالطماطم والفلفل والبصل والخضار والحاجات دي شبه كده. ف آه، بالضبط، طول ما أنا شغال أنا باحب لأ يبقى في شكل معين، يعني باجيب عندي صَينية كده أقطّع فيها مثلًا لو أنا جايب فلفل ألوان بقى أخضر وأحمر وأصفر، أروح مقطع حبة كده، وحبة كده، وحبة كده وراصصهم في الص م مش هاعمل بيهم حاجة أنا بس بارصُهم باحب شكلهم، راصصهم في الصينية كده، وبعد كده أقطّع البصل أروح حاطّه جنبهم آآ، أروح مقطع الطماطم حاططها جنبهم ف <tsk> أعمل بيهم شكل كده معين من قبل امّا أستخدمهم أصلًا ب باحب الحاجات
إمم. آه جميل. آه. آه، ألوان، فيها ألوان. <chuckles> آه. إمم. إمم، أيوه. أيوه. <laughs> حلو أوي، أنت بتحب الديكور بقى، عشان كده بتحب تعمل ديكور كده في الأكل وأنت ب وأنت بتطبخه يعني.
بالضبط آه، و والبصل مثلًا يعني ما أقطّعوش عشوائي لأ، أقطّعه حلقات شكلها حلو كده م ح ماسكة نفسها، مش يع يعني باركز في التفاصيل، آه، آه، لأ مش مش فكرة بقى هو خضار فاقطّعه بأي شكل وخلاص يا عم كده، كده هينزل البطن يتعمل ومش عارف ايه لا، لا، لا، لا، لا، لا ما باحبش كده.
آه. إمم. آه، مش مفتفت كده. <laughs> آه. آه. جميل أوي، طَب أنت من الناس بقى اللي بتحب تتابع بقى يعني مثلًا أي أكلة كده بسيطة على ال اليوتيوب مثلًا شُفتها تبقى نفسك تقوم تجربها كده؟